देखिए, कहते हैं कि हमें अ, आस-पड़ो पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपसे कब आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कोई नई जगह गईं और आपको पड़ोसियों के साथ अम, अप अ, मने आ भरोसा करना करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ?
जी इ जी, मैं बताना चाहूँगी कि मतलब जैसे मेरे हसबैंड हैं, तो वो अ, अपनी जॉब के सिलसिले में हमेशा कहीं न कहीं अ, शिफ़्ट होते रहते हैं, अलग-अलग स्टेट में। तो मुझे उनके साथ जाना पड़ता है और मैं जब भी उनके साथ जाती हूँ मुझे नए पड़ोसी ही दिखते हैं। कुछ साल मुझे कुछ कई पड़ोसियों के साथ रहना पड़ता है तो कुछ साल दूसरे पड़ोसियों के साथ। तो ऐसे में जब अ, शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मैं गई व इन अ, अपने हसबैंड के साथ में, तो वो साउथ का एक स्टेट था। और वो जहाँ पर अ, मतलब मेरे बगल में जो रहती थी लेडी, उनको मेरी लैंग्वेज नहीं आती और मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती। ले हाँ, लेकिन हमारा ऐसा कनेक्ट हुआ जैसे मैं जैसे ही पहुँची तो वो तुरंत मिलने आई मुझसे कि अच मतलब उनको बोलना नहीं आ रहा था लेकिन वो इशारों में मुझे समझाने की कोशिश कर रही थीं और इंग्लिश में टूटी-फूटी इंग्लिश बोल रही थी। मतलब वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो मुझे समझा पाएँ कि वो क्या बोलना चाहती हैं। फिर उनके हसबैंड भी थे साथ में, तो उनके हसबैंड को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, तो उन्होंने जो कुछ बोला उनके हसबैंड ने मुझे समझाया कि वो ये-ये चीज़ें बोलना चाहती हैं। तो हमारा कनेक्शन ऐसे बना और ऐ फिर आगे चल के मतलब इतना स्ट्रांग हो गया कि मैंने उनको थोड़ा-थोड़ा हिंदी भी सिखा दिया और उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत साउथ के वर्ड भी सिखाए थे, जो कि मैं भूल चुकी हूँ अभी। लेकिन हाँ, मैं काफ़ी मतलब हमारे बीच जो उनकी परंपरा थी और जो मेरी परंपरा है, हम दोनों ने एक-दूसरे के साथ शेयर किया, तो ऐसे अ, जो भरोसा है वो आगे बढ़ता गया हमारा। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। <chuckles> हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। हाँ, हाँ। <chuckles> हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ।